Mungkin, eee, yang kocak out of the box kayak tadi gitu ya. Terus ada mungkin pengulangan kata yang kayak diulang-ulang, tapi kenapa kayak itu nggak nyambung gitu. Itu kan jadinya, apa ya, kayak kocak sendiri gitu. Kayak misalnya nih ada meme ya yang dulu pernah kan, eee, masuk, apa namanya, masuk ke ke berita yang, eee, ada ibu-ibu Sunda yang ketemu ini, ketemu mayat di dalam bak, eee, air. Aku nggak bisa lagi meragainnya karena aku nggak orang Sunda. Terus dia kan ngomongnya kayak ngerap ya, itu kan bahkan jadi kayak meme sama orang, terus bahan rap-an sama orang gitu. Itu sih mungkin, hal itu yang buat ingat sama orang, karena ya unik, eee, apa, penyampaiannya gitu ya.
Heeh. Mhm. Mhm mhm mhm. Oh, iya. Heeh. Mhm. Heeh. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Iya. Berarti memang ada nilai unik yang, apa ya, berkesan itu otentik banget kan. Dan, eee, beda dari konten-konten meme lainnya kan, yang bikin kamu tuh jadi ter apa, terngiang-ngiang mungkin ya.
Iya, bener. Iya, bener. Bener banget, Bang. Malah ada yang kayak beberapa, kayak, apa ya waktu itu, berita terus dia bilang, orang seharusnya kan bilang, "Anak salah eh, anak saya salah apa?" Gitu kan. Iya, nah si <laughs> nah, si si ibunya bilang kayak, "Anak salah saya apa?" Tapi berulang-ulang gitu, dengan muka innocent-nya itu kan lucu ya. Iya. <chuckles> Iya itu, itu kan jadi meme juga gitu.
<chuckles> Anak sa anak salah saya apa, saya ama. <laughs> Oke, oke. <chuckles> Tipo itu ibunya tipo. Kayaknya dia ngapalin ngapalin skrip mungkin. Karena kan itu di acara televisi kan, eee, dulu tuh kan. <laughs>
Oh, iya. <chuckles> Heeh. Heeh, terus, wah

<chuckles> Mungkinan tuh demam panggung karena ngeliat kamera gitu ya. <chuckles>
Iya, heeh, bener bener, sekarang lucu juga sih kalau itu. Tapi, eee, apa ya, meli apa, melihat dari usia kamu dan, eee, di tahun 2011 ya, mungkin kezamanan juga ini ya, mungkin ya, eee, sempat gak sih kamu lihat, eee, meme ini, eee, apa, yang apa ya, s bapak-bapak, terus dia tuh nerima bantuan berupa sumbangan, jadi kayak dia itu bilang, "Terima kasih atas sumbangan yang telah merosakan." Kayak gitu kan, jadi kayak yang <laughs>
Mhm. Apa tuh? Oke. <laughs> Oke, iya iya, aku pernah, fren <laughs> itu pernah, <laughs> tapi <chuckles>
Merosakan gitu, jadi harusnya, "Assalamualaikum," dia "Waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuh." <laughs> Iya, heeh, lagi nerima bantuan gitu kan, terus orang yang mewawancaranya itu kan kayak, nahan ketawa gitu.
Iya iya, itu itu itu kocak sih, itu dia lagi pidato bansos apa BLT waktu itu. Iya bener bener. <chuckles> <chuckles> Terus ada juga kan yang beberapa, kayak reporter tentang mudik apa apa gitu kan Bang, kayak, eee, padahal sebenernya, eee, kameranya tuh masih on, tapi dia kira kayak off, terus dia kayak bilang kayak, "Aku mah ganteng," gitu, itu inget nggak sih Bang? Nah itu. <chuckles>
Mhm. Mmm. Oh, heeh heeh heeh heeh, yang cowok itu kan, yang pinggir jalan yang lagi arus mudik kan? Mhm mhm.
Iya, arus mudik itu, itu juga itu kan jadi meme juga gitu, itu sih.
Mmm mhm mhm, oke oke oke. Nah, eee, menurut kamu nih seberapa besar sih, eee, peran platform misalkan TikTok, Instagram, Twitter misalkan dan, eee, WhatsApp misalnya, serta endorsement dari seleb atau influencer dalam memperpanjang sebuah umur tren gitu?
Mhm.